Да, это действительно может тревожить. Э, и, конечно, если говорить про Штаты, там правда может быть местами небезопасно, поэтому, ну, в данном случае, а, имеет смысл выбирать всё-таки такие места, где, э, сниженная преступность, э, вообще изучать, э, ситуацию там. Потому что, ну, помимо этого бывают ещё какие-то стихийные бедствия, это тоже не стоит вычёркивать, да. А, лучше посмотреть новости, может быть, даже познакомиться с кем-то в каких-то чатах общих. А, то есть можно найти группы людей, которые живут там, которые делятся какой-то свежей информацией, а, с кем-то ра заговорить, спросить, э, вот какие-то рекомендации. Возможно, человек даже будет готов как-то, э, помочь тебе провести экскурсию, если у тя будет такое желание. Потому что если тебя встретит человек, которого ты уже знаешь, возможно, ты будешь чувствовать себя, ну, более как-то спокойно и безопасно. Вот, а, как думаешь, такой вариант подошел бы тебе?
Да, кстати. Мгм. Вот, кстати. Мгм. Ага.